Boah, nicht so nicht so wirklich, ne? Also klar, ich habe mich so 'n klein bisschen hobbymäßig mit mit mit der Technik von Kryptowährungen so 'n klein bisschen auseinandergesetzt, mit Bitcoin. Ähm, aber sonst bin ich jetzt auch nicht so ich bin auch nicht der Handwerker oder so was, ne?
Mhm. Mhm, mhm.
Irgendwie ist das Thema irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Also, ich bin dann eher so Sport und
Mhm.
ja, so Investment-Sachen, äh, interessieren mich.
Mhm. Wa was was für Investment-Sachen, wenn ich fragen darf?
Ja, über Kryptowährungen, ETFs, äh, Aktien, äh ja, so so was halt, ne?
Ja, cool, weil das habe ich tatsächlich auch. Weil ich, äh, habe, äh, auch 'ne Zeit lang BWL, ähm, im LK in Ma in äh, in der Schule gehabt im Gymnasium.
Okay. Ah, okay.
Ähm, das war auch also da war ich auch ganz gut drin und so und so Aktien und so also ich investiere halt in ETFs und, äh und so Sachen, ne? Und das
Ja. Ja, ich auch. <chuckles> Also ich ich ich sage immer breit gestreut hier, ne? Also Kryptowährungen, ETF, Aktien, Einzelaktien und 'n bisschen Gold, 'n bisschen Silber, ja.
Genau, schön breit gestreut. Genau, das ist immer ganz cool. Na ja ich, äh
Ja, danke für für nette Gespräch und für die Aufklärung und dann wünsche ich dir was und bis bald vielleicht. <chuckles> Ciao.
Genau, gerne. Ja, tschüss, man sieht sich.